Мгм. Э, и то есть ты, э, получается, в начале начала свои эксперименты с цветов, да?
Да, да. То есть примерно хотя бы там вид одежды, да, я знала, которая мне уже подходит. То есть мне очень классно идут пиджаки. Вот. Я поняла, что у меня много черных пиджаков, но ведь есть еще и другие цвета. А, вот. И я решила попробовать, помню сейчас, э, розовый пиджак. Меня вообще всегда как-то такие, знаешь, яркие цвета меня пугали. Я думала: "Боже, ты ж так сразу ярко выглядишь, тебя там все будут видеть, все на тебя будут смотреть". А тут я как-то подумала, что почему бы и нет? То есть я высокая. Да.
М! Смелое такое решение решила принять, да? И какой был Вот, э, розовый же тоже бывает разный. Это был такой прямо кричащий, да, такой? <chuckles>
Ой, <laughs> он был очень яркий. Я до сих пор помню этот ярко-розовый пиджак. У меня были такие высокие брюки, красивые такие, они были высокие и в конце под щиколотку. А, вот высокой посадки, да, и такие, то есть, э, не прям длинные, я бы сказала, такие какая-то вот как бы это был очень красивый такой образ. У меня даже есть где-то фотография с этим моим розовым пиджаком, но это было такое кардинальное изменение меня, а, что вот я тебе говорю, сколько лет уже прошло и до сих пор помню этот момент.
То есть это у тебя такой, да, так точка такая, а, э, отсчёта, да, да, под под кодовым названием "Розовый пиджак."
Отсчета, да, потому что я <laughs> Да, и самое интересное, что он еще был у меня а, я обычно носила такие пиджаки длинные, ну, то есть, э, эта а этот был укороченный. Он был еще к тому, что он был очень яркий. Красивый был, правда, красивый пиджак, он еще был и укороченный. Это вообще, ну, то есть, э, другая я. Вот в тот момент это была другая я, правда.
Мгм.

Ну, в они как бы по стилю сочетаются, но подбирала я больше по, э, как бы да, по цвету, конечно. Если какое-то элегантно элегантное пальто, я не надену там спортивную шапку, это понятно. Но как-то оно само собой так получилось что, в принципе, я изначально смотрела только по цвету, но они, в принципе, по, э, стилю тоже совпадают, эти вот, ам, как бы атрибуты одежды.
Мгм. Мгм. А как ты понимаешь, что вот эта вот вещь прямо твоя? Ты уже сразу, заранее, ее видишь из из <chuckles> не знаю, 1000 вещей? А, в и, м, не просто, что это какой-то тренд, ты где-то увидела, э, и тебе хочется быть в тренде. Вот ка как ты поняла, что вот все моё, вот оно голубое пальто и вот оно моё, и всё, и точка.
<chuckles> Вот знаешь, это интересный вопрос, потому что у меня, честно говоря, какого-то конкретного ответа на этот вопрос и нет. Вот я тоже собой очень много раз его задавала: "Почему именно вот эта куртка, почему именно вот эта там майка, кофта, почему там не, знаешь, висят же они там в ряд, например, или там если ты заказываешь онлайн, их много. Почему именно вот эта?" И я, на самом деле, не нашла ответ, но вот как-то получается, что я, э, подхожу к этой ве ну, к этой вещи и вижу, что я ее действительно хочу на 100 %. То есть, я не такой человек, который покупает сразу там, понравилось, всё давай купим, а там потом подумаем, с чем будем носить, куда там повесим, и так далее. Нет, я продумаю. Я понимаю, что это, наверно, а, ну, как бы я понимаю, что это сходится с моим образом, с тем как я себя представляю. Мне идет этот цвет, и у меня уже что есть в моём гардеробе, а, с чем я могу сочетать вот то, что хочу купить. Тогда я Конечно, да. Да.
Мгм. Мгм. Мгм. То есть ты продуманно так подходишь, да, а, ты обдумываешь, э, каждую вещь, а, для того, чтобы, в принципе, всеми вещами, которые у тебя есть в гардеробе, пользоваться. У тебя нету такого, да, что, а, скажем, какие-то вещи висят там годами, и ты к ним их даже не трогаешь, а какие-то там несколько носишь. То есть ты всё используешь?
Да. Пользоваться, да. А, ну, такие вещи у меня есть, а, но это больше вещи с каких-то, возможно, значимых событий или, возможно, из моего детства, да, которые просто мне так для памяти. То есть они, э, лежат сложены.
Мгм. М. Ну да, рука не не поворачивается выбросить что-то такое-то, да. Мгм.
<chuckles> Да, выкину. То есть они несут в себе какой-то смысл там, возможно, а, там выпускное платье со школы. Да, я вряд ли его куда-нибудь еще там, а, надену. Но хотя может быть да, оно как бы по размерам тоже самое, как я думаю. То есть, ну, как бы, в этом плане всё хорошо. Но просто, мне кажется, может уже и вкус поменялся, но тем не менее, это для меня такая память, которую я хочу сохранить. В принципе, место в шкафу позволяет, поэтому почему бы и нет?